Đúng rồi nè, nói chung là nó rất thú vị. Dĩ nhiên sẽ không có kiềm chế được, là vì con người chúng ta mà, vẫn sẽ có sân si mỗi ngày, vẫn có sự s bực bội, vẫn có, cái, sự không hài lòng với người khác hay với chính mình, nó nó sẽ diễn ra, chứ không phải là thực hành chánh niệm nó sẽ hết việc đó nha. Nhưng chí ít là khi mình phát hiện, gọi là, mình nhận diện được, cái cảm xúc đó, thì mình sẽ r mình sẽ dễ đối diện với nó hoặc mình dễ buông cái cảm xúc đó hơn để quay về cái trạng thái bình tĩnh hơn á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, rất là hay ha. Thì trước đây thì mình cũng có xem qua cái những cái, à, cái đoạn phim, à, những cái ghi âm của thầy Minh Niệm á, và đúng là cái thời điểm đó khi mà được thầy hướng dẫn, nghe những cái câu chuyện, được thầy hướng dẫn về làm sao để hít thở, chú ý đến hơi thở thì mình thấy là mình cũng đã bình tĩnh hơn rất là nhiều á, và bạn có theo dõi thầy Minh Niệm hông?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, mình cũng có, nhưng mà, giống như là, s ừm, thì đó, giống như nãy mình nói với bạn á là tại mỗi người sẽ có một, cái, ờ, cảm nhận, cái, cảm thọ hoặc là, cái điều gì đó từ những người thầy khác nhau á, thì thì mình duyên với những, cái, tác giả, những người mà mình nãy mình nói với bạn, đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, vậy thì, ờ, bạn ơi bạn có thể chia sẻ sâu hơn cho mình hiểu á, cho mình biết được là, ờ, trong cuộc sống của bạn á, có một cái thời điểm nào, hay là có một cái khó khăn vấp ngã, hay là một cái biến cố nào nó rất là lớn mà bạn cần phải dùng và chánh niệm, ờ, hay là luyện tập hít thở, nó giúp cho bạn vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực, vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó hông?